Hum, legal, né, você tem uma música, uma trilha sonora da sua vida. <laughs> <clears throat> E você tem a trilha sonora da sua vida, do seu romance, do seu não, ou não? <clears throat>
Tem, exatamente, tem sim. Tem, tem vária tem várias músicas que vão lembrando de momentos específicos. Eu lembro de tinh quando quando eu era adolescente eu gostava muito de jogar videogame né, e eu gostava de jogar videogame escutando algumas músicas né. E tem algumas músicas específicas que me lembram de certos momentos quando eu estava jogando um jogo lá, eh, passando por uma uma uma fase difícil lá, e aí eu, às vezes, quando eu escuto essa música eu lembro: "Ah, nessa época eu estava jogando o jogo tal, <laughs> escutando essa música".
Hã. Aham. Hã. Ah. E você não é daquele tempo da Xuxa, das <laughs> não, <laughs> hã. <laughs>
Não, eu eu eu vi a Xuxa, né, assistia algumas vezes o programa dela, mas eu não tinha os CDs da Xuxa não, assim, conhecia as músicas, mas não era muito a minha praia não.
Você não curtia não. <laughs> Ah entendi. Porque muitas músicas infantis elas acabam ensinando muito a criança, né, eh. Você passou por essa fase de algum artista musical te ensinar alguma coisa através de música?
Ensina, com certeza. Olha, eh
Uma Xuxa, angélica né, a música dos dedinhos. <chuckles>
Aham, eu sinto que quando, eh, teve esse boom, né, de das das artistas fazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de música, eu já estava grandinho sabe, então, a as músicas que eu aprendi eram aquelas músicas de criança mesmo que as professoras ensinavam a gente, não as cantadas É, exatamente. Eu lembro mais da música do Gugu, <laughs> eu acho, do Pintinho Amarelinho.
Ah. Aham, o meu Pintinho Amarelinho, Ciranda Cirandinha. É do Gugu, ah, ai ó tá vendo é o meu Pintinho Amar <laughs> É existem músicas que são da infância, né, da adolescência, da fase adulta, e será que a gente vai ter alguma música na velhice? Você acha que a música influencia?
<laughs> Aham. Ah, eu sinto que sim, acho que sim. Pra quem gosta de música é atemporal, né, você sempre tá escutando coisa nova, você sempre tá, eh, em momentos únicos da sua vida, você tá escutando alguma música, então eu sinto que, pelo menos no meu caso, eh, vai ser perene isso, sabe, essa situação de sempre ter álgo. É, exatamente.
Porque você gosta de ouvir música, né.